Entonces, cuéntame, ¿qué te frena a la hora de usar nuevas herramientas digitales?
Ay, yo creo que pues, principalmente el el hecho de aprenderlo, ¿no?, como que me da un poco de de flojera el aprender a utilizar las las nuevas herramientas, porque hay veces que realmente no no los utilizo después, entonces, como que no le veo tampoco tanto tanto chiste a a aprender algo que, pues, después no no voy a usar, por ejemplo.
Okey. Tanto uso práctico.
Exactamente.
Okey, entonces, si esto es lo que te frena a aprender algo nuevo en en cuanto a herramientas digitales, ¿hay alguna que, pese a que tuvieras esta imagen, por ejemplo, de que no la ibas a utilizar tanto, terminaste sorprendiéndote y sí usándola constantemente?
Sí, bueno, me en cuestión de de Instagram, la verdad es que yo me resistía mucho a usar Instagram, pero terminé <giggles> utilizándola porque había como que cosas, este, como exclusivas, por decirlo, eh, en esa red de de artistas que seguía o de otras páginas de de mis intereses, y pues terminé abriendo la cuenta, entonces, em, ya de ahí luego me me llamó la atención la parte de de las historias, de que subir, este, a lo mejor, eh, alguna ocasión que fui a algún concierto, cosas así, algo que quería compartir, pero pues no sabía bien, o por ejemplo, los cumpleaños, ¿no?, pasa mucho que, este, en las historias de de Instagram te etiquetan en en tu día de cumpleaños en alguna foto, y ahí te te dejan como que un texto, y y yo veía que la gente lo compartía y lo compartía, y decía: "Ah, okey", y cuando llegó mi mi cumpleaños, este, pues también, eh, gente subió sus historias, este, con fotos conmigo y esas cuestiones, pero yo no sabía cómo compartirlo ni cómo ponerlo, entonces, había muchas personas que como que se ofendían y decían: "Es que yo te puse mi historia y no me compartiste", y yo: "Pues es que no, este, no sé cómo se hace eso", ¿no?, <giggles> este, pero, pues ya, tuve que que aprender un poquito a usar Instagram.
<chuckles> Claro. Okey. Sí, claro. Okey. Sí. Okey. Sí. <chuckles> Claro. Sí, claro, suele suceder, ¿no? Que al final uno piensa que quizá, no sé, incluso Facebook e Instagram son muy similares, porque, en los dos subes tu publicación y la gente te puede comentar, ¿no? Pero realmente, eh, se distinguen bastante, las funciones son muy, eh, digamos, más complementarias quizá en Instagram por precisamente esta dinámica que se tiene con las historias. Entonces, eh, tú me comentas que, eh, uno de los temas más, o o de los temas principales que tuviste fue cómo aprender a usar esas nuevas funciones, ¿en qué momento tú dirías que podrías ya haber dominado esa aplicación? Y si te sentiste realmente cómodo, con esa interacción con otras personas por medio de esta aplicación que te hiciera, quizá dejar un poco de lado todas las anteriores.
Así es. Así es. Híjole, y a ver, yo creo que como tal nunca llegué a a dominarla porque, pues, hay muchas cosas que yo veía que otras personas hacían, ¿no? Personas que, que sí les gusta mucho como que las fotos y subir contenido, y y yo no tanto. Entonces, eh, que si filtros, que si, este, ponerle música, que que poner este la fecha y muchos este, stickers y cosas así. Entonces, pues sí veía, ¿no? Y medio le experimentaba, pero, la verdad es que no al punto al que veía que otras personas lo hacían. Entonces, no no diría que que en algún momento la dominé, pero, sí me me sentí un poquito cómodo con con la interacción, este, pues me agradaba ver, ¿no? Lo que lo que los demás hacían, este, la creatividad de de otras personas y, pues po por supuesto seguir el contenido de de la parte más gráfica de de las fotografías, de las imágenes que que se compartían, o que aparecían en el en el feed de inicio. Y, pues, creo que sí, la interacción hasta eso sí fue un poco, eh, cómoda, pero, no llegué a dominar la aplicación.
Okey. Sí. <laughs> Sí, por supuesto. <chuckles> Claro, sí, pero al final, como decías, quizá la interacción es un poco más, tanto cómoda, como dinámica, porque es es lo que me he percatado, que quizá Instagram es muy para nuevas generaciones, creo que junto a TikTok, de plano, vienen a a sustituir cosas como Facebook, eh, algunos ya se están retirando <chuckles> hasta de Twitter, ¿no?, y y y regresan a a Instagram y todo esto, ¿cuál crees que para ti sería, aparte o, ah, bueno, quizá hablando así, retomando el tema de la de la dinámica que puede llegar a haber en otras interacciones en Instagram, ¿pero cuál crees que sería el punto definitivo por la que una persona, ya sea de nueva generación, eh, decida, eh, tomar Instagram como su principal red social, a diferencia de otras?
Híjole, yo creo que la parte de de la fotografía, ¿no?, yo creo que es lo más, este como que el contenido que más se se postea en Instagram, y creo que, pues, si no me equivoco, fue como que el el propósito inicial de la aplicación, como que fuera meramente para para fotografías, más ese contenido, eh, gráfico, entonces, creo que creo que esa es la la principal diferencia y, pues, también en que, em, pues, Facebook es un poquito más general, como como lo comentabas, este, sí se pueden subir fotografías, pero, digamos que que son como que incluso hasta hasta otros formatos a veces, ¿no? Instagram es muy vertical, Facebook como que lo combina vertical, horizontal, este, otro tipo de de <chuckles> anuncios incluso, entonces, en ese sentido creo que
Sí. Claro. Ujú.
pues a mí a mí actualmente me me gusta un poquito más Instagram, pero, este, pues sí sí creo que esa es la la diferencia.
Sí. Creo que tocas un punto muy importante, que es precisamente como lo directo que puede llegar a ser la la aplicación. El feed es muchísimo más corto, es decir, no hay quizá tantos elementos en pantalla, sino que resaltan totalmente las las fotos, en este caso, o quizá alguna historia es muchísimo más rápida de ver, ¿tú crees en este contexto que, eh, la simplicidad en las aplicaciones o de los elementos que hay que hay en pantalla, quizá, que no te causen tanto ruido visual, es algo que ya actualmente se busque mucho más y que sea algo positivo? ¿O crees que sea, entre más elementos haya, es mejor?
Yo creo que sí se busca un poquito lo lo simple, bueno, simple pero, no al extremo, ¿no?, de que, este, nada más una foto y ya adivinen el contexto, ¿no? Este, simple, así tal cual como como Instagram, que que pone incluso el el texto abajo, que tenga, pues, una, mm ¿cómo decirlo?, una inte interfaz intuitiva, ¿no?, que que no tengas que como que andar adivinando, ¿para qué es esto?, y, ¿cómo se hace esta otra cosa? Que sea simple de eh utilizar, creo que sí se se privilegia más, o al menos a mí me me agrada más que sea simple y que no esté tan lleno o tan saturado.
Sí, claro. <chuckles> Claro. Claro. Sí, sí, sí, totalmente, eh, lo que dices al final es hasta un poco más directo, ¿no? Quizá, eh eh, precisamente, si no dominas algunas funciones o no sabes cómo interactúan, pues, el hecho de que haya demasiados elementos o demasiadas interacciones, digamos, eh, más dinámicas, esto podría llegar incluso a jugarte <chuckles> en contra, ¿no? Deci decir, es una persona que no busca cómo hacerse experto precisamente en una, em, aplicación, pues, precisamente, el que tenga demasiadas funciones te puede llegar a alejar de ello. Y hablando de otro ejemplo, eh, en este caso, ¿tú has llegado a dejar alguna aplicación o alguna herramienta digital? No tanto por no conocerlo, sino por mero aburrimiento, de que de plano, no te enganchaste con ella.
Me pasó con Snapchat, <chuckles> este
<chuckles> Okey.
la verdad, este, l la descargué, ¿no?, y me creé el perfil y todo, pero, ay, como que me me costó entender bien cuál era el punto de de la aplicación, nunca supe si si eran las fotos o o mensajes o o qué bien, <chuckles> pero, el punto es que, este, estuve me acuerdo como una semana y dije: "Ay no, qué flojera", y bye. <chuckles>
Sí, totalmente. <chuckles> <laughs> Sí, no, de plano no enganchaste con Snapchat. Sí, creo que fue un un concepto que me, eh, cuando llegó, recuerdo que a mí y a algunas otras personas, siempre pareció como muy innovador, pero que al final no trataba no no terminaba de enganchar, ¿no?, a las personas. Entonces, precisamente, me parece, o o por lo que recuerdo, que justo después fue que empezó a popularizarse mucho precisamente Instagram y le dio como totalmente la vuelta, ¿no? ¿O tú cómo lo recuerdas?
Sí. Sí, justamente, este, yo, por ejemplo, recuerdo mucho Snapchat por la parte de del famosísimo filtro de de perrito, entonces, <laughs> este, nada más por eso, la verdad es que sí, este, sí escuché mucho hablar de de esa red, pero fueron, pues, ¿qué serán?, unos 3 meses, 4 meses, y ya después, mm, pues, no no, fue más Instagram tal cual lo lo mencionas.
<laughs> Sí. Sí, sí, sí, totalmente. Creo que sí llegó, ah, totalmente a sustituirla, ¿y alguna, a partir de que usas Instagram, alguna otra aplicación o herramienta digital te ha llamado la atención como justo crees que pueda llegar a ahora a darle la vuelta a esa preferencia que tienes con Instagram o de plano sientes que sí es tu 100% eh, enganche con con Instagram?
Pues, la verdad es que la la plataforma que o bueno, la red social que que más me gusta es WhatsApp, porque se me hace muy muy simple, muy sencilla, este, no como que no tengo tanta distracción en en ese sentido, este, la parte de de los estados o o las historias, no me acuerdo si estados se llaman, este
<chuckles> Sí, claro.
pues es más fácil, ¿no? Este, nada más, este, cambias de a de apartado, ahí ya están, te aparece si ya lo viste o si no lo has visto y y los mensajes, ¿no?, y se acabó. Tendrá, este, alguna función de los stickers, de, mm, la parte de los emoticones, este, algún GIF, ¿no?, pero es, eh, más sencillo. Entonces, en ese sentido me me agrada más que que Instagram o que Facebook, pero, pues, no sé, igual y después sacan alguna red social. TikTok no me al principio me enganchó un poco, pero después como perdía mucho tiempo, este, en TikTok, ya no ya no continué utilizándola, y pues creo que sí, me quedaría con con WhatsApp.
Ujú. Sí, claro. Sí, claro. Sí, justo, eh, creo que, como lo mencionas, TikTok, quizá es muy muy fácil para ser el espectador, muy complicado para ser quien crea contenido para para esa plataforma, pero sobre todo creo que puede llegar a a ser un poco <chuckles> adictiva y y precisamente como que hacer que pierdas la noción del tiempo, ¿no? Entonces, sí precisamente creo que WhatsApp creo que cumple con todo lo que buscas en una red social, es poder mensajear, literal, am, poder subir historias, estados y y mantenerlo, como tú lo dices, simple, ¿no? En este caso, por ejemplo, algo que sea un poco más visual, retomamos, por ejemplo, el tema de Instagram. ¿Tú qué le pedirías a Meta, que es la empresa que hace Instagram, que pudiera hacer para que de nuevo retomaras Instagram como tu red social preferida?
Sí. <chuckles> Ay, yo creo que la parte de del compartir est me cuesta un buen compartir. No sé, este, no sé por qué me me cuesta tanto en, por ejemplo, eh, las historias, ¿no?, creo que algunas no se pueden compartir a menos que que te etiqueten o algo así. Entonces, este, también en la parte de del contenido hay veces que me cuesta como que ver los comentarios o o saltarme al algún contenido porque el como es vertical, em, abarca a veces toda la pantalla y no ni siquiera le pudo dar como que like o algo así, y y el doble toque a veces tampoco me me funciona. Eh, creo que ha hacer un poquito más, poquitito más corto el formato y simplificar la parte de del compartir, ya sean post o historias, creo que con eso tendría para para la parte de Instagram.
<chuckles> Claro. Sí. Claro. Claro, sí, totalmente, en como decíamos justo de WhatsApp, es mantenerlo simple, ¿no?, eh, pues, precisamente <chuckles> sí, la verdad es que creo que tu tu punto de vista es algo muy válido, que a lo mejor muchas personas piensan entre más mejor, pero en en muchos casos es solamente entretenimiento, y y para el tipo de público que justo solamente busca un poco compartir, un poco de ver algo de sus amistades, debería de ser como un poquito más rápido y simple el acceso a esa información, ¿no?
Exacto. Así es, sí definitivamente porque creo que también es es una parte importante de que otras generaciones que quizá no no son tan apegadas a los dispositivos electrónicos o estos medios digitales, pues tampoco quieran aprender a utilizarlos, ¿no?, porque también lo lo ven muy complejo y dicen: "Ay no", así tal cual yo y que se se sale, ¿no?, ni siquiera lo intenta.
<giggles> Sí, claro, como la típica frase, ¿no?, de un celular para lo que sirve, mandar mensajes y llamadas y la y listo, pues sí, <chuckles> justo creo que que das con una problemática que para muchas personas pierden de vista, en especial en las nuevas generaciones, que es justo buscar el mero entretenimiento, el el entrar y bu encontrar lo que lo que quieres encontrar, entonces, pues, la verdad es que creo que ha sido una una muy buena plática, eh, das puntos de vista muy importantes, muy, em, digamos, desde otros otro punto de vista que no es el más popular, que precisamente sería como, eh, ese apego que tienen las personas hacia las redes sociales o encontrar algo nuevo o algo que sea novedoso, sino, por todo lo contrario, algo algo que sea muchísimo más simple y directo para ti, entonces, te agradezco mucho esta esta forma de de, mm, compartir estos puntos de vista, esta forma de ver las cosas, ya que creo que fue bastante bastante valiosa para todas las personas.
Exactamente. No, pues muchas gracias por por la atención, por permitirme precisamente el compartir mi mi perspectiva respecto a estas nuevas herramientas digitales, pues que cada vez son más, ¿no?, y algunas, eh, pues sí, muy complejas, pero, pues también gracias por por el tiempo y por escuchar, espero que que estés muy bien y que, pues esto pueda pueda servir quizá un poquito a alguien, aunque sea para para entretenimiento.
Claro que sí, no, al contrario, muchísimas gracias a ti por por compartir todo esto, fue una plática muy a muy amena, que tengas buen día.
Hasta luego.